Dạo gần đây á, mình gặp một cái chuyện mà làm mình rất là mệt mỏi luôn, đó là cái công việc của mình cuối năm nó quá là bận rộn đó bạn. Thì mình cần phải tăng ca rất là nhiều nè, thành ra á là nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình nghiêm trọng luôn đó bạn, làm cho giấc ngủ của mình rất là khó ngủ và mình hay bị tỉnh giấc giữa đêm nữa đó. Thì hổng biết là bạn có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên nào dành cho mình hông?
Ờ, việc gì bạn? Ừm, mình hiểu nè. À, mình hiểu cái cảm giác mất ngủ của bạn rất là khó chịu luôn á, đúng không? Vậy á thì, ờ, mình, ờ, để làm rõ cái vấn đề của bạn ra á, mình hỏi một số câu thì bạn sẵn sàng trả lời mình nha.
Ừm. Ừm, mình rất là sẵn sàng để chia sẻ với bạn nha.
À, bạn ơi, vậy thì cái việc mà thường xuyên, ơ, thức muộn á thì bạn sẽ thức vào khoảng mấy giờ và tần suất nó như thế nào vậy bạn?
À, thông thường á là công việc của mình đôi khi là, ừm, từ 9:00-10:00 á là mình vẫn phải, ơ, ờ, trả lời thêm trả lời, ờ, cho khách hàng đó bạn. Vì đôi khi là nó phát sinh ra ngoài giờ và khách hàng là khách hàng nước ngoài nữa, cho nên là họ muốn, ờ, trả lời liền nè, vì cái đó là cái giờ làm việc của họ đó, thì mình phải trả lời họ và đôi khi là bị cuốn, cuốn, cuốn, cuốn tới 11:00-12:00 luôn đó bạn. Nhưng mà khi tắt máy rồi á thì cái đầu óc mình nó bị, kiểu, rất là tỉnh á, cho nên là nó khó vô giấc nè.
chín mười giờ. À, mình hiểu nè, tức là bạn cái công việc của bạn đặc thù á, là sẽ phải trả lời sau giờ làm việc luôn, thậm chí là 9:00-10:00 hoặc là có thể hơn nữa, thì bạn vẫn sẽ phải bỏ thời gian ra để mà trả lời. Nó ảnh hưởng cực kỳ đến cái việc, ờ, bạn, à, ngủ làm sao cho nó ngon, đúng hông? Tại vì, à, đôi khi là bạn, ừm, khó có thể tách biệt ra cái sự, ờ, ờ, thoải mái ở nhà và cái công việc trên công ty, không có tách bạch được á, thành ra nó, á, bị xen lẫn cảm xúc lại, nó g gây cảm giác khó ngủ cho bạn ha. Vậy thì á cái cảm giác, a, giấc ngủ của bạn nó bị gián đoạn như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho mình hông? Ví dụ như là bạn khó ngủ nè, hoặc là r khó rơi vào giấc ngủ hoặc hay là bạn đang ngủ và bạn cứ thức giữa đêm? Hay là sao?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ôi! Toàn bộ luôn á bạn ơi! Kiểu như á là, ờm, mình khi mà mình ngủ á nha là mình khó vào giấc nè, mình hay bị nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Tại vì mình mới vừa tiếp xúc với thiết bị điện tử mà mình mới vừa phải giải quyết cho khách hàng, thì đầu óc mình, kiểu, nó vẫn còn đang trong cái trạng thái là căng thẳng đó bạn, và nó khó vào giấc nè. Rồi khi mình ngủ á, đôi khi là mình bị trằn trọc, mình ngủ mà cảm giác nó không có sâu á bạn. Rồi, ờ, có khi là bị thức giấc giữa đêm nữa, hoặc là mình thức giấc để mà đi vệ sinh đó, thì mình cũng rất là khó để mà vào giấc trở lại. Thành ra là sáng hôm sau á, khi mình ngủ dậy á, là mình thấy cơ thể nó vẫn rất là lờ đờ, uể oải nè, và không có đủ năng lượng cho ngày mới đó bạn.
Ừm. Ừm. Ờ, vậy thì cái việc mà lên giường á, à, khi lên giường bạn ngủ á, bạn có bao giờ bạn suy nghĩ đến công việc nữa hông? Hay là bạn cố gắng bạn bỏ, tách rời cái cái suy nghĩ về công việc ra và cảm thấy nó thoải mái hơn để mà dễ ngủ hơn?
Ôi, cũng đôi khi đó nha bạn. Thì chia sẻ thêm với bạn là mình làm sale đó, mà bây giờ là đang là cái mùa cao điểm ừm, để mà đẩy sale nè, cho nên là mình cứ, kiểu như là, ừm, phải, a, túc trực là chăm sóc khách hàng liên tục, liên tục, vì họ đang có cái nhu cầu mua cũng khá là nhiều đó. Thì khi mà mình càng làm được nhiều hơn, mình càng bán được nhiều hơn thì mình lại càng, à, được nhiều, ờ, tiền hơn đó bạn, cho nên là mình cứ bị tham công tiếc việc và cứ làm miết, làm miết, khi mà có tin nhắn của khách hàng á là mình muốn trả lời liền, mình muốn xử lý liền luôn, thành ra là mình hy sinh cái giấc ngủ của mình luôn đó bạn.
À, bạn làm sale ha? À, mình hiểu nè, vấn đề mà bạn làm sale nó cực kì là căng thẳng luôn. Vậy thì á, mình hỏi về một chút về cái vấn đề cảm xúc của bạn khi mà trước khi ngủ đi, thì đối với bạn bây giờ á, cái thời điểm hiện tại nè, ờ, mình thấy là thời điểm cuối năm thì cái công việc bạn khá là nhiều thì có thể là sẽ hơi căng thẳng trong công việc ha, hông biết á là bạn có bị, ờ, cảm thấy căng thẳng cái khoảng thời gian này hông?
Ừm. Ừm, ôi có nha bạn, chắc chắn là có luôn đó. Mình cảm thấy cơ thể mình nó mệt mỏi nè, mà mệt mỏi cả thể chất, cả tinh thần, mà thậm chí là mình để ý nha là tóc mình nó còn bị rụng nhiều hơn bình thường một xíu nữa làm mình rất là phiền lòng luôn, rồi da mình cũng lên mụn nữa nè bạn, rồi cân nặng của mình cũng hơi thay đổi một xíu. Đó, kiểu như là, khó kiểm soát đó, thành ra
A, mình hiểu nè. <laughs> Tăng cân hay là xuống cân?
Ừm, tăng cân đó bạn, xuống cân thì lại mừng quá. <laughs> Đó, thành ra là cái việc ừm, ừm, thành ra cái việc căng thẳng này á, nó hông những ảnh hưởng tới, ơ, giấc ngủ của mình mà còn ảnh hưởng tới những cái khía cạnh khác nữa đó.
À. <laughs> Tiêu rồi, gần Tết rồi mà tăng cân là hông ổn nha. Ờ, vậy á, thì mình nghĩ á, ngoài cái công việc của bạn á, giống như là đao bạn ca bạn đang căng thẳng nè. Vậy thì cái môi trường của bạn mà khi bạn ngủ á, nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều á, bạn có thể miêu tả một chút về cái, ơ, môi trường, à, mà khi bạn ngủ hông?
À, hiện tại á, thì cái phòng ngủ của mình á, là mình đang ngủ một mình nè. Cái phòng nó cũng khá là nhỏ, thì nó có một cái cửa sổ ừm, đó, nó có một cái cửa sổ, và khi ngủ á mình hay để hé hé cái cửa sổ ra và đôi khi á, là cái ánh sáng ở ngoài đường nó hơi hắt vào một xíu, thì ừm, đó, thì mình ngủ á thì mình sẽ ngủ bằng quạt máy nè. Đó, chỉ có một mình mình thôi.
Một mình thôi? Ừm, mình hiểu nè. Ờ, quạt máy nè và có một chút ánh sáng ngoài đường nè. Vậy thì cho mình hỏi á, bạn có, a, a, nghe cái tiếng xe cộ ồn ào hay là tiếng hàng xóm, a, hát karaoke, hay là có những cái âm thanh nào đó nó ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn hông?
Ừm, đôi khi đó nha bạn, đôi khi có xe lớn chạy ngang á, thì mình vẫn nghe nè, hoặc là hàng xóm cự cãi nhau mà lớn tiếng á, thì mình cũng sẽ nghe được đó.
À, mình hỏi một cái nữa đó là về thói quen trước khi ngủ của bạn á, thì bạn có bao giờ bạn, à, tự thư giãn trước khi ngủ hông? Giống như là bạn, à, sẽ nằm đắp mặt nạ, hay là bạn, à, làm những cái việc gì thư giãn như là nghe nhạc nhẹ nè, hoặc là, à, đi ngủ bạn sẽ bật một số cái bản nhạc, à, không lời để mà bạn có thể dễ dàng đưa vào giấc ngủ hông?
À, có nha, lúc trước á, khi mà mình chưa có quá là bận rộn như là bây giờ đó, ờ, và phải làm việc muộn đó, thì mình thường hay có cái sở thích đó là chăm sóc da trước khi ngủ, là mình sẽ, ờ, kẹ, ờ, chăm sóc da, kiểu, a, 7749 bước luôn, xong rồi mình đắp mặt nạ nè, đó. Ừm, nếu mà, ừm, chăm sóc da tất cả các bước thôi thì nó sẽ rơi vào tầm 30 phút đó bạn, tại vì mình, ờ, rửa mặt nè, xong rồi mình sẽ, ờ, đắp mặt nạ, đắp mặt nạ thì phải đợi 15 phút nè, sau đó là mình lau mặt đi và mình, à, bôi những cái bước dưỡng sau đó nữa, đó, rồi mình còn dưỡng tóc nữa. Nhưng mà bây giờ á bận quá rồi, làm việc muộn đó bạn, cho nên là khi mà làm xong á là mình chỉ gấp máy lại xong rồi nằm lên giường và, ừm, mong là cơ thể sẽ vào giấc thôi. Đúng rồi.
Ừm. À, chăm sóc da. <chuckles> Trong bao lâu? Ờ, ba mươi phút luôn á! Bận quá rồi. <laughs> Không có thời gian, đúng hông? À, vậy á thì suy khi mà nghe bạn, à, chia sẻ mình cảm nhận rất là rõ cái việc mà gián đoạn mà khi ngủ á, là do công việc nè, đang phiền muộn đang căng thẳng nè, và đôi khi á nó cũng ảnh hưởng một số cái môi trường bên ngoài giống như là ánh sáng hắt từ bên ngoài nè, à, có những một số tiếng ồn bên ngoài nó làm cho bạn khó có thể ngủ sớm á. Vậy thì, á, mình sẽ đưa ra một số lời khuyên cho bạn để mà bạn có thể dễ dàng ngủ ngon hơn nha! À, à, cái việc thiết lập ranh giới ranh giới giữa làm việc với lại nghỉ ngơi á mình nghĩ nó cực kỳ quan trọng luôn, cho nên á là bạn cố gắng làm sao thiết lập cái ranh giới đó nha, à, tách biệt, à, rõ ràng ra giờ giấc ngủ là giờ nào, và giờ giấc làm việc là giờ nào. Tại vì mình thấy bạn bị một cái vấn đề đó đó là, ờ, làm việc kể cả khi về nhà luôn, tức là sếp của bạn sẽ đúng rồi, sẽ hỏi han bạn và bạn sẽ phải trả lời ngay kể cả lúc 9:00-10:00 bạn vẫn phải trả lời, thì cố gắng làm sao á, tách bạch cái công việc và cái việc nghỉ ngơi tại nhà ra để mà có thể thoải mái hơn nha bạn.
Ừm. Ừm, mình sẵn sàng lắng nghe nha! Ừm, tham công tiếc việc đó! Ừm, mình hiểu nè, cần phải rạch ra cái ranh giới rõ ràng và cứng rắn hơn trong cái việc là, ờ, dành cái khoảng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nè.
Ừ, đúng rồi, tiếp nữa là trước đó mình thấy bạn có cái thói quen đó là chăm sóc da nửa tiếng nè, cảm giác đó nó rất là thư giãn luôn. Nhưng mà gần đây á thì bạn hơi căng thẳng và bạn không có thời gian để mà bạn chăm sóc cho mình nữa, thì mình nghĩ á, cái việc, à, mà tạo lại cái thói quen để có thể chăm sóc bản thân nè, để có thể thư giãn sau cái giờ làm việc và đặc biệt á là, ờ, làm cho bản thân của mình tốt hơn á, thì cũng là một cái thói quen giúp cho bạn, ờ, ngủ ngon hơn đó nha, cố gắng làm sao trước khi đi ngủ, hướng tới cái việc, à, thư giãn tinh thần với cơ thể thật là nhiều nha bạn!
Chính xác nè! Ừm. Ừm, mình hiểu nè, mình hiểu nè, cái ý cái ý này mình áp dụng được đó.
À, ô kê. Vậy thì còn một cái cách nữa, đó là cải thiện cái môi trường ngủ, làm sao để cho cái môi trường ngủ của bạn á, nó thật là thoải mái nè, ờ, để mà duy trì giấc ngủ nó trơn chu hơn. Thì có thể là bạn, ờ, chói quá thì bạn, ờ, thiết kế một cái rèm đó để bạn có thể kéo cái cửa sổ lại đúng rồi, che cái ánh sáng lại để cho bạn có thể dễ dàng ngủ hơn nè. Và về cái vấn đề âm thanh á thì nếu mà bên ngoài ồn quá hoặc là đôi khi là hàng xóm người ta cũng có nói nói chuyện ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn á, thì bạn có thể mở một vài cái bản nhạc, à, không lời nè, nhẹ nhàng nhỏ thôi để mà đúng rồi, đóng bớt cửa sổ lại để mà có thể dễ dàng đưa vô giấc ngủ. Khi mà những cái âm thanh nó cất lên á, nó giống như một cái lời ru vậy á, làm cho bạn, à, có thể ngủ ngon hơn đó nha.
Ừm, kéo bớt rèm lại nè. Ưm, ừm. Hoặc là đóng bớt cửa sổ lại ha? À, nghe hay ha? Ừm, mình thấy cái cách này rất là đơn giản và dễ áp dụng đó. Ừm, trước giờ thì mình chưa có thử làm nhưng mà nghe bạn khuyên như vậy á thì sắp tới mình sẽ áp dụng liền nha.
Hông biết là bạn có thử làm việc đó bao giờ chưa? Ô kê. Vậy cái việc tiếp theo nữa bạn, ờ, cố gắng làm sao phân chia nhiệm vụ công việc nha cho nó rõ ràng nha. Và tìm thêm những cái việc mà vấn đề, ờ, hỗ trợ giảm stress á. Thì bạn có thể đi ra ngoài chơi với bạn nè, thay vì, ờ, cứ về nhà rồi trả lời mail của sếp 9-10 giờ vậy đó, sắp xếp thời gian nhiều lên, đi ra ngoài, à, giao lưu nhiều với những cái mối quan hệ khác, đặc biệt là những người bạn thân thiết của mình nè để có những cái khoảng thời gian xả stress nè, có những khoảng thời gian để trao đổi, trò chuyện công việc và tâm sự với nhau, làm cho cái cơ thể của bạn nó đỡ căng thẳng hơn và nó có sự, ờ, thoải mái hơn trong cái tinh thần của bạn đó.
Ừm. Ừm, chà! Mình thấy cái cách này cũng rất là hay nha, ra ngoài nói chuyện với bạn bè cũng sẽ giảm stress hơn nè, từ đó là, ờ, giấc ngủ của mình cũng sẽ ngủ ngon hơn nữa. Thì qua những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên của bạn nãy giờ á, mình thấy khá là hữu ích và đơn giản nè, có thể áp dụng liền nè. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Vậy á thì bạn còn muốn cái lời khuyên nào đến từ mình nữa hông?
Ừm, mình thấy là tương đối là đủ so với tình trạng của mình rồi đó, sắp tới khi mà mình áp dụng thì hy vọng là nó sẽ hiệu quả nè.
Vậy á thì bạn sẽ cố gắng làm sao á, làm cho giấc ngủ của bạn nó đỡ, ờ, bị gián đoạn hơn nha. À, có một lưu ý nữa nè, bạn cố gắng làm sao á, đừng có uống nước trước khi ngủ nha, tại vì cái việc uống nước trước khi ngủ á, sẽ làm cho bạn dễ bị thức giấc giữa chừng để mà có thể đi vệ sinh, hoặc là khó chịu khi ngủ đó nha.
Ờ. Ừm, mình hiểu ý này nè, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nh vì cái buổi chia sẻ rất là hữu ích ngày hôm nay nha.
Ô kê bạn, vậy thì bạn hãy cố gắng để làm sao có một sức khỏe thật là tốt nha. Mình á thì mình vẫn ở đây lắng nghe bạn thôi, nếu mà bạn còn cái câu hỏi nào, bạn bạn cứ nói mình nha, mình vẫn lắng nghe bạn, có gì, ừm, mình sẽ hỗ trợ bạn hết mình luôn đó nha.
Ô kê bạn. Ừm, chào bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bye bye!
Ừm, bye bye bạn!